Olha só, eu imigrei do Brasil pra Portugal tem mais ou menos 3 anos. E interessante que quando eu cheguei logo, ou quando eu pelo menos estava ainda no Brasil, eu estava muito interessada, né, em conhecer. É comum, né, que eu queira conhecer mesmo aí a cultura, os costumes, é até a forma de falar de um outro país, porque eu estava vindo morar, né, então eu entendo que eu preciso respeitar quem está aqui, né? E e assi hã, muitos choques de de palavra e de cultura que, eh, me pegou, sabe, no <snorts> começo. Eh, é o nome diferente, eu eu eu vou para o banheiro no Brasil, aqui eu vou na casa de banho, <chuckles> eu te eu abro a geladeira, aqui eu abro o frigorífico, e até pra me comunicar, né, com os am com as minhas colegas, estava um pouco complicado, mas hoje mas aí antes eu estava mais interessada. Mas agora, depois de 3 anos eu sinto que eu já não tô tão interessada em em falar como eles falam ou entender eles, sabe? Eu não sei, será que, eh
Certo. Sim, com certe Aham. <laughs> Sim.
é overdose de de cu de de cultura diferente que tá me fazendo isso, ou simplesmente porque eu já tô me sentindo mais familiarizada, sabe? E eu agora já não preciso mais de tanto isso.
<laughs> Eu ia falar justamente isso, a segunda opção, <laughs> eu acho que é uma questão de no começo era tudo novidade, você preci além de você muito possivelmente estar querendo aprender, porque era algo novo, porque faz bem a gen a gente se sente bem quando a gente aprende coisas novas, né, é gostoso! Então ter essa sensa
Hã. Ainda bem, olha. Okay. Hã, verdade, é. A novidade, né, gera na gente essa sensação boa. Uhum.
Exato, era tudo novo, e aí você fica mais disposta a aprender, só que agora as coisas foram ficando mais, eh, tranquilas, mais do cotidiano, você não tem mais grandes dúvidas, não é uma coisa que você tá fazendo questão, porque você já tá inserida também na
Banal, né, uhum. Hum.
Porque ali você ainda precisava se inserir melhor, agora você já entende, você não precisa mais daquilo, já é uma coisa natural pra você, então não faz que não faz sentido mais pra você estar buscando coisas que, eh, agora você já tá habituada, não é mais uma experiência nova.
Entendo.